Nas opções que a gente tem feito em relação a visitar o Brasil, né, então por exemplo, tem o natal agora, né, então, eh, as nossas famílias estão implorando pra gente ir, né, pro Brasil, né. E a mãe do estão, a mãe do meu marido ela fez uma chantagem emocional, mandou aquele textão na no celular, né, porque, eh, "vocês ficam aí querendo guardar dinheiro, e caixão não tem bolsa", aquelas coisas assim porque a gente falou pegou, pegou assim porque, nós falamos o seguinte, então a gente tem a previsão de talvez, eh, voltar pro Brasil no no final do ano que vem, né. E, e a gente está procurando guardar dinheiro porque, voltar no Brasil pra gente significa recomeçar tudo, né, não temos casa própria, não temos carro, temos móveis, não temos nada, né, então, eh, a gente está buscando, eh, guardar dinheiro aqui, e está buscando também viajar aqui, né, porque, eh, a gente está exatamente a gente está em Nova Iorque que é caríssimo pra viajar temos aqui, né, então, a gente está aqui está viajando e conhecendo muitas cidades aqui, e a e aí no Natal, a gente viu que a passagem estava muito cara, estava $3.000 né e e, falava assim poxa, exatamente gastar R$ 35.000 né, pra, isso ainda, $3.000 se a gente viajasse no dia 20
Aham. Imagino. Estão com saudade também, né. Nossa. Uhum. Nossa, tipo pegou pesado. Aham. Claro. Aham. É. Uhum. Claro, porque já que está aqui, para conhecer um pouco, né. Uau. Uau, bem caro.
quatro, 23 e voltasse dia 31 ou seja, passasse o réveillon dentro do ho do avião.
Uau. Tipo, perde praticamente os 2 feriados, né.
É, é assim, passar réveillon no avião tal. E aí a gente, a princípio nós falamos não, não a gente vai cogitar ir sim, a gente deu uma certa esperança, mas depois a gente viu que, que estava muito caro, e aí a gente falou: "Gente, tá muito caro pra ir, não faz sentido gastar 30, eh, esses 35.000 a gente voltando, compra geladeira, sofá, né". É.
Uau. Uhum. Que não dava. Faz tanta coisa, né. Eh, e aqui e e e no no seu país agora nos Estados Unidos, é só você e seu marido?
E aí que é